Então, eh, só que a gente não tem meio que um limite, o dinheiro que entra a gente já tem as nossas contas fixas, que são aluguel, a escola das crianças, o carro, eh, água, luz, internet, a gente tem uma garagem que é um um box, que a a conta de luz de lá é separada também então são 2 contas de luz, mais o gás e sempre coisas, né, e paga a escola das crianças também, eh, vira e mexe tem alguma coisa também pra pagar da escola, a nossa filha agora vai para Barcelona em, eh, com a escola então já vai mais oitocentos euros aí.
Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim claro, essas coisas Legal. Adicionar aquilo ali, né. Entendi.
Uhum. Toda hora é uma coisa.
Certo, agora me conta, a questão voltando, né, ao fato de que vocês não concordam muito com o que o outro gasta, né, de uma forma mais isolada. Isso acontece frequentemente? É toda semana, todo mês, ou é assim, um mês sim, outro mês não? Qual a frequência disso?
Sim. A frequência é todo mês, não é toda semana mas é todo mês tipo, eu sempre gosto de fazer uma comprinha de um sempre alguma coisa, ai eu quero comprar uma blusinha, eu quero comprar, eh, uma calça nova, aí eu já me desfaço de outra calça e aí eu compro outra, então sempre querendo uma coisinha nova, sabe.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sei, sei.
Então com isso de querer comprar coisas novas, eh, ele fica assim: "Não mas por quê? Porque você já tem tanta roupa", e mas eu não tenho aquela que está ali que eu estou achando muito legal, muito interessante, eu esses dias vi de um casacão de pelo, assim, bem peludo
Uhum. Naquele momento. Tem Sim.